Ah, okay.
Und dann habe ich da ‘ne Soße zu gemacht und dann habe ich Tteokbokki gegessen und dann habe ich mir Schokolade gekauft, dann habe ich mir Kaffee-Sahneschokolade gegessen, dann habe ich Gummibärchen-Frösche gegessen, dann habe ich Yogurette gegessen. Ja, es ist ‘n bisschen es ist ‘n bisschen, äh, geworden hier gestern.
<chuckles> Okay, ja, nicht schlecht. Ja. Okay, ja. Kann
Und Salzstangen natürlich, ne?
Okay. Na ja, es kommt ja manchmal hat man so was, klar. Ich habe es gestern weißt du, was wann war das? Vor vorgestern Abend habe ich alles so in mich reingefuttert <chuckles> und dachte schon, ich kriege meine Regel, aber die kommt immer noch nicht, aber gut, mal sehen. Na ja. Ja.
<chuckles> Ja, ja, ich warte jetzt auch schon 2 Tage drauf
Mhm.
aber Stress verspätet ja auch, ne?
Ja, ja, klar. Wobei, ich fühle mich im Moment gar nicht so arg gestresst, muss ich sagen, also, ich, äh, bin eigentlich eher fast richtig ausgeglichen, muss ich sagen. Also
Boah, das ist richtig gut, das freut mich richtig für dich.
Ja, selten, dass mir so was passiert. Äh, und jetzt auch der Garten macht total viel Spaß, das zu sehen wachsen zu sehen und so. Also, ja, auf jeden Fall finde ich ja, finde ich einfach gut.
Ja. Ja. Mhm. Kommst du denn in diesen ganzen Garten überhaupt dazu mal ‘ne Serie zu gucken?
Ja, also, ehrlich gesagt nicht jeden Tag, ne? Also, im Moment ist äh, ich gucke mal schnell das Lotto an, <giggles> das gucke ich mir dann manchmal an im Fernsehen. Lotto, die Lottozahlen. Lottozahlen-Ziehung.
Mhm. Das kenne ich gar nicht. Ach so, Lotto! Die Lottozahlen. Ah ja, ich denke so, was ist denn für ‘ne Serie die „Lotto“ heißt?
Nein, nein, nein, das ist das echte Lotto, weil ja. Und, ähm, das ist eigentlich lus das geht ja grad mal, noch nicht mal 2 Minuten. 1 Minute vielleicht, es geht ganz schnell. Ja, es geht ganz schnell. Ne, aber natürlich. Wir haben han dann auch mit den Kindern haben wir Serien, die wir zusammen schauen, ja, äh, und wir gucken im Moment gerne diese so skandinavischen, äh, mm, A Aufdeck ja, entweder Thrillers oder so Polizei, äh, äh, ja, so so Kommissar-Sachen, weißt du? Wo dann so ‘n Mord irgendein Mord ist passiert oder so. Ja, und das ist natürlich sehr spannend, ne? Komm, vor allem bei Serien, da willst du dann immer weiter gucken.
Okay, Lottozahlen. Okay, das ist was anderes, ja. Okay. Mhm. Thriller. Mhm. Mhm, mhm. Ja, verstehe. Mm, ja.
Und, äh, also, die Große, die würde dann auch ewig mit mir weiter gucken, aber die Kleine, die ist dann immer so um 22:30: „Oh ne, ich muss ins Bett“ und so. Ja, okay, und dann ist es halt zu Ende. <giggles> Ja. Wie ist es bei dir?
Ja.